Oalah akhirnya ya setelah cuma setahun ya luar biasa loh luar biasa loh.
Akhirnya, benar perjalanan panjang ya nge ngeluarin duit banyak juga. <chuckles>
Iya tapi gapapalah itu juga salah satu bentuk self love kan gitu karena menyayangi diri sendiri kan, oke oke, eee, boleh tips dong nih gitu kan ya, apa sih yang apa ya, untuk yang mungkin kurang lebih merasakan, eee, kondisi yang sama gitu kayak kamu yang, agak sulit nih move on nih dari penyesalan masa lalunya gitu, eee, apa sih yang harus dilakukan gitu yang sederhana tapi itu benar-benar berpengaruh untuk, mmm, perjalanannya gitu untuk bisa move on?
<laughs> Betul iya. Bener, Kak. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mmm. Kalau aku bilang ya, eee, terima aja dulu tuh perasaanmu kalau mau nangis nangis aja tuh mau 1 hari 1 bulan nangis aja udah nangis aja gapapa, nggak perlu pikirin, eee, omongan orang, ih, kok nangis mulu sih? Udah biarin, eee, fokus pada diri sendiri selesaikan semua rasa yang kita masih pendam itu, dihabiskan nah setelah habis baru nih kita mulai nih, eee, memperhatikan diri sendiri kayak, oke aku nggak ada yang salah dengan ini ini cuma kayak 1 fase kecil dalam hidup yang, nggak ada artinya gitu, jadi, eee, coba, eee, lihat lain lihat hal lain yang mungkin lebih, eee, apa memang lebih bernilai untuk dipikirkan, mungkin ada yang lebih baik yang harus kita capai kayak gitu Kak, jadi, berganti fokus aja, mhm.
Mhm. Ya setuju, mhm. Ya. Mhm. Iya sih. Setuju setuju banget gitu kan ya emosi apa pun yang dirasain pada waktu itu keluarin, eh, rasain bener tuh untuk ngerasain emosi dan, ya udah nikmatin aja tuh prosesnya bener nangis nangis deh ampe capek gitu abis itu begitu udah ya udah bangkit lagi kan lagi ke diri sendiri.
Iya. Iya bener dirasain dulu. Mhm. Mhm. Bener, karena sebenernya Kak, gapapa untuk, nggak apa-apa ngerti nggak, Kak? Iya kan? Mhm, bener.
Betul betul itu setuju banget itu setuju banget itu manusiawi kan ya soalnya oke, ih, seru nih ngobrol sama kamu, eee, makasih udah sharing-sharing-nya nanti kita ngobrol lagi sampai jumpa.
Iya, bener Kak. Iya.